Iıı, benim şöyle bir sorunum var. Özellikle son zamanlarda daha da arttı. Eee, atıştırma ve, eee, tatlı yemeyi kontrol edememe. Eee, son zamanlarda artmasının nedeni evden çalışmaya başlamış olmam. Eee, kendimi kontrol edemiyorum. Tabii evden çalışınca, canım sıkıldıkça gidip bir dolabı açma, hemen bir şeyler atıştırmam. Eee, daha önce de aslında ofisim aşırı merkezî bir yerdi. O yüzden orada da hep inip, hani, bir çikolatadır, bir şeydir sürekli alıyordum. Ama en azından toplu bir ortamda, hani, böyle, hep beraber: "Yok, bu ara yemeyeceğiz" falan gibi bir, eee, anlaşma yaptığımızda kendimi tutuyordum. Şimdi yalnız olunca, hani, bu da çok zor oluyor ama, yani, tabii, kilo almaya da başlıyorum. O yüzden artık buna bir dur demenin zamanı geldi diye düşündüm ama kendimi çok kontrol edemiyorum. O yüzden, eee, eğer, hani, önerilerin varsa sana da bir danışmak istedim.
Hı hı. Hıı. Anladım. Eee, çok iyi yaptın aslında bu birçok insanın aaa, muzdarip olduğu bir konu. Özellikle evden çalışanlar için geçerli. Evet, çünkü, eee, her şey elinin altında ve çok ulaşılabilir bir mesafede. Eee, normalde eskiden, eee, "ofisten çalışıyordum ve merkezî bir yerdeydim" dedin ama sonuçta bir ofis çalışanı olarak sürekli, eee, işte, bir markete ya da, işte, bir kafeye bir, eee, ne denir pastaneye gidip bir şey almak, eee, 1-2 kere bir şey olmaz ama sonrasında dikkat çekerdi ve muhtemelen sen orada bir otokontrol sağlıyordun kendince. Eee, bir de, eee, toplum psikolojisi, topluluk psikolojisi, hani, ya eee, hani, milletin, eee, gözü üzerinde ne hissederler ya da, hani, bi birlikte, eee, birbirinize destek oluyormuşsunuz, ııı, bunu kontrol etme, bu dürtüyü kontrol etme konusunda. Dolayısıyla, evden çalışmaya başlayınca böyle bir şey hissetmen çok normal. Ama ben şeyi, eee, merak ediyorum; aaa, bu ne kadar, eee, süre önce başladı yani ne kadar süredir evdesin ve bu evde olduğun anda başlayan bir şey mi, yoksa zaman içinde biraz evde vakit geçirdikçe giderek artan bir alışkanlık mı senin için?
Aynen. Aynen. Hı hı. Tabii ki de. Aynen. Hı hı. Hıı. Yani, şöyle, her zaman aslında hayatımda olan bir şey ama zaman zaman farkına varıp kontrol altına almaya çalıştığım, zaman zaman tekrar gün yüzüne çıkan gibiydi. Şimdi, eee, 1 aydır evden çalışıyorum. Öyle olunca tabii 1 ayda doz inanılmaz artış gösterdi. Yani, eee, ın kendimi, hani, kontrol etmeye çalışıyorum ama edemiyorum. Yani, şu ana kadar çok edemedim. Eee, o yüzden, hani, en çok 1 aydır diyelim. Ama hep olan bir şey tabii.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Ya, bu iyi bir şey çünkü hani 1 ay, aaa, alışkanlık edinmek ya da bir şeyi bırakamayacağın kadar alışkanlık edinmek için çok kısa bir süre aslında. Biraz sınırındasın. Biliyorsun bir alışkanlık için 21 gün kuralı diye bir şey var. Eee, dolayısıyla sen aslında biraz onun sınırında gibisin. Eee, eğer mesela buna daha önc daha sonradan, ııı, fark etmiş olup önlem almaya kalksaydın muhtemelen daha çok zorlanacaktın. Eee, şu an daha başındasın. Öncelikle o yüzden kendini biraz daha iyi hissedebilirsin, daha kontrollü hissedebilirsin. Aklıma şöyle bir şey geliyor, yani, bu tarz, eee, alışkanlıkların, bu atıştırma dürtüsünün altında biraz, böyle, el elimizin, ağzımızın, böyle, bir arayışından geliyor. Aslında, hani, miden bunu istemiyor ya da açlık hissetmiyorsun. Bu tamamen bir elin, el elinin, eee, bir şey aramasıyla alakalı bir şey. Emm, hiç böyle sağlıklı atıştırmalıklar adı altında, böyle, bi bir şeye, eee, yöneldin mi? Yani, ne bileyim bir havuç kemirmek çalışırken, eee, ya da ne bileyim bö böyle bir salatalığı tuzlayıp yemek. Yani, o aslında o ağızdaki o tuzlu tat insanı biraz daha bağımlı yapıyor kendine. Bir cips atıştırmak ya da tuzlu bir kuruyemiş atıştırmal tansa hani, böyle, eee, fırınlanmış sebzeler ya da, işte, nohutlar falan, böyle, baharatlı, çok internette dolaşan, böyle, sağlıklı atıştırmalık tarifler görünüyor. Eee, hiç baktın mı bunlara?
Hımm. Doğru. Evet. Evet. Hıh. Hımm. Evet. Kesinlikle. Hımm. Hımm. Hımm, aslında bakmadım. Biraz üşengeç biri olduğum için de belki de direkt atıştırmalara yönelmiştim. Eee, daha çok tatlıyla da iyi ya, aslında tuzluyu da çok seviyorum. Evet, tuzlu da atıştırmalık çok tüketiyorum. Tatlıya da daha ama bir tık daha çok, eee, bağımlılığım var diyebilirim. Ama hiç böyle, hani, eee, havuç, salatalık tarzı şeyler denemedim. Aslında onları da severim ama bilmiyorum, yani. Eee, acaba şey gibi mi? Hani, “Canım sıkıldı, kendimi mutlu etmeliyim. O cips, o çikolata.” gibi yöneliyorum herhâlde. Hiç hani, ııı, o yüzden salatalık, havuç gibi şeyleri düşünmemiştim. Ama gerçekten, aslında dolapta onlar da var şu an. Onlara yönelsem, ımm, daha güzel olur. Bir dönem sakızı çok denedim ama, yani, ertesi gün kalktığımda çenem ağrıyordu. Hani tüm gün sakız çiğnemekten hem gaz yapıyor hem çenem ağrıyor. Dedim ki “Bu hani, verimli bir yöntem kesinlikle değil" yani. Yemeyeceğim diye de ne yapacağım? Çenem düşecek artık. O yüzden onu bıraktım. Ama belki dediğine de yönelebilirim.
Hı hı. Anladım. <chuckles> Evet. Değil. Evet. Eee, yani, sağlıklı atıştırmalık sadece seni kötü at eee, alışkanlıklardan, yani, böyle, sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmakla beraber, aynı zamanda aslında vücuduna da faydalı bir besin almış oluyorsun. O açıdan güzel. Ama tabii ki her şeyin fazlası zarar. Yani, havuçtan da böyle bir oturuşta 5 tane yiyorsan, tabii ki havuç da şeker, eee, barındıran bir meyve. Hatta sebze ve hatta belki de yük en yüksek şeker oranlı sebzelerden biri. Dolayısıyla aslında hiçbir şey çok abartmadan, burada önemli olan böyle elin bir şey arayışına girdiğinde ya da psikolojik olarak böyle bir açlık hissedip “Ya, bir şeyler atıştırsam.” dediğinde, böyle seni oyalayacak, eee, ve gözünü o zararlılara, eee, yöneltmeyecek, eee, bi bir şeylerin evde hazır olması. Bu şöyle bir şey de olabilir. Eee, mesela fırınlanmış nohut. Üzerine hafif baharatlıyorsun, eee, fırına veriyorsun ve böyle cips gibi kıtır kıtır ve çok hızlı da tüketemiyorsun onu. Biraz, hani, böyle çıtır çıtır ve sert olduğu için. Emm, hemen de onu böyle hızlıca tüketip, eee, zararlı hale de dönüştüremiyorsun. Eee, bu tarz biraz hazırlık gerektiren, biraz uğraş gerektiren, eee, şeylere nasıl bakarsın? Mutfakta biraz zaman geçirmeni gerektirir. Bilmiyorum mutfakta vakit geçirmeyi sever misin?
Evet. Hıı. Hıı. Evet. Evet. Hıı. Yoo, aslında severim de yani değişiyor. Eee, bazen tembelim. Ama bazen severim. Ama hani, eee, sağlığım için, eee, kilo almamak adına belki biraz daha mutfakta zaman geçirmeyi göze alabilirim. <chuckles> Şu nohut mesela, hani, hem aslında kulağa güzel de lezzetli de geliyor hem de dediğin gibi bayağı sağlıklı da bir şey. Bunu deneyebilirim mesela.
Evet. Aynen, eee, tatlıyı sevdiğini söyledin, mesela onda da aklıma şöyle bir tarif geliyor. Hurmayı bilirsin. Eee, hurmayı çekirdeklerinden ayırıp içine böyle bir kaşık kakao, eee, ya da işte seviyorsan tarçın. Eee, böyle aslında içinde, eee, doğal s şeker dışında, böyle, beyaz şeker falan barındırmayan 2 3 malzemeleri malzemeli hem hazırlaması kolay, eee, tatlı tarifleri falan da var. Yani, eee, seni çok mutfağa bağlı kılmayacak, eee, çok va vaktini almayacak ama, aaa, tatlı ihtiyacını, tuzlu ihtiyacını karşılayacak, eee, bir sürü sağlıklı atıştırmalık var. Bence öncelikle, eee, sağlıksızdan uzak kalmak, eee, av şey olabilir, hedefin olabilir. Sonrasında da bunların miktarını azaltmak, eee, belki hedefin olabilir. Çünkü dediğim gibi her şeyin fazlası zarar. Her ne kadar içinde sadece meyve bile olsa ya da işte, eee, sağlıklı birleşenleri bile olsa, eee, onlardan çok yemek de e seni sana kilo aldırabilir. Imm, m miktarın sonrasındaki hedefin de miktarını ayarlamak olabilir. Ayrıca şöyle düşünüyorum, eee, bu verdiğim tarifler aynı zamanda yanına alınabilir, taşınabilir de tarifler. İşte, eee, tekrar ofiste çalışmaya başlayacak mısın, bilmiyorum. Tekrar eski düzenine döndüğünde de aslında, eee, hayatında bir, eee, rutin olarak kalabilir bunlar. Atıştırmalığını yanında taşıyan, paketli ambalaj tüketmeni, paketli, eee, ürün, eee, tüketmeni engelleyen sağlıklı bir alışkanlık haline de dönüşebilir.
Evet. Hı hı. Hıı. İ evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Doğru, evet. Evet, aslında dediğin doğru, yani, bunu bir alışkanlığa dönüştürmem lazım ve güzel de bir şey. Eee, o yüzden ek olarak gerçekten atıştırmalığı keseceğim. Eve hiç almamaya karar verdim. Çün yani, şu an çünkü alsam bende şu denge yok, hani, bazı insanlar mesela eve çikolata alır, işte, 2-3 g eee, grup yer, sonra bırakır. O, 2 hafta, 3 haftada bitirir bir paket çikolatayı. Ben, hani, açtığım gibi on on dakika, 5 dakika içinde hatta bitiyor. Bazen evden, eee, pardon, eee, marketten eve gelene kadar bitiyor. Yolda hemen yiyorum. O yüzden, eee, onu, hani, keseceğim almayı ve dediğin gibi şeyler yaparsam eğer biraz, böyle, kan şekerimi düşürürüm, böyle, kendimi bir kontrol ederim. Hatta belki, böyle, küçük tatlı bir hobi gibi, böyle, kendime bir şeyler hazırlamak aslında hoş bile olabilir ve yanımda da taşıyabilirim dediğin gibi. Aslında, hani, gerçekten, eee, güzel bir tavsiye, hani, bunu değerlendireceğim ve yapmaya başlayacağım.
Anladım. Kesinlikle öyle. Çok sevindim faydalı bulmana. Bir de aklıma şu geldi. Eee, su içme alışkanlığın ne durumda?
Ay o çok kötü ya. Gerçekten kötü durumda.
<chuckles> İii, y yani, eee, aslında bu abur cubura yönelmen ya da böyle sağlıksız atıştırmalıklara yönelmenin altında vücudun su isteği ya da susuzluğu da olabilir. Yani, her canın, böyle, sağlıksız bir şey isted ya da sağlıklı da önemli değil yani aç gibi hissettiğimiz dönemlerde, zamanlarda bile aslında aç olmayabiliyoruz. Vücut başka şeyler talep ediyor olabilir ama biz bunları yanlış yorumluyor olabiliriz. O yüzden uzmanlar şöyle bir şey diyor: "Aç hissettiğinizi düşündüğünüz anda bile şöyle 1 2 yudum su için ve biraz bekleyin." Yani, mesela az önce canın çikolata istedi ama gerçekten canın çikolata ya da tatlı mı istiyor, bunu bilmiyorsun. Yani biraz bekle, bir vücudunu dinle, bir bir iki yudum su iç. Eee, çoğu zaman, eee, su bizim vücudumuzu dengeliyor, taleplerini dengeliyor. Emm, günde özellikle, hani, bilemiyorum kilonu ama 1,5-2 litreye yakın sağlıklı bir bireyin, eee, su içmesi gerekiyor, özellikle böbrek sağlığı için. Emm, hiç bu tarz, ııı, suyu dengeleyecek, hani, mesela büyük mataralar çıktı artık, yanında taşıyabildiğin ve her zaman ulaşabileceğin şekilde olacak. Hiç böyle bir alışkanlığa yöneldin mi?
Hıı. Evet. Hımm. Hımm. Evet. Hımm. Ya, aslında ofiste çalışırken yönelmeye çalıştım. Çünkü, hani, masama su koyuyordum, işte, 1,5 litre falan. Hani, onu bitirmeyi amaçlıyordum ama eve gelince ben kesinlikle su içmeyi unutuyorum. Yani, mesela, ofisten de çalıştığım zaman da akşam eve gelince yine b unutuyordum ama en azından ofiste 1,5 içtiğim için o fena olmuyordu, yani, ama, şimdi, mesela, yanıma aslında, eee, benim de termosum var. Eee, ona koyuyorum. Yaklaşık 1 litre gibi ama, yani, içmek, ev ortamı olunca bilmiyorum, aklıma gelmiyor ve gerçekten çok kötü. Çünkü bazı sabahlar baş ağrısıyla uyanıyorum. Hani, eee, akşam başım ağrıyor. Su içmemek beni gerçekten etkiliyor ve hiç düşünmemiştim, yani, atıştırma isteğimin bundan kaynaklı olabileceğini. O yüzden buna hem zaten sağlığım adına hem de bunun için de daha fazla eğilip daha fazla içmeye çalışacağım. Eee, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdin. Eee, uygulamaya çalışacağım. Teşekkürler, kendine iyi bak.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Rica ederim. Sen de bye bye.